Hm, also ja, da gibt's ja, äh, einige grade, also grade wie das „King of Queens“, ne, da da muss man immer lachen. Es, äh, gab auch ähm, ich sage mal, in der Kindheit war auf jeden Fall „Alf“ 'ne Serie, wo man halt immer lachen muss n müssen, ne, die d äh, süß war. „Alf“ kennt ja auch jeder. Also, wer hat kein Alf Kuscheltier zu Hause? Das geht gar nicht. <laughs> Also, ja, das ist s das das ist immer was Nettes. Also ich finde, „Alf“ kann man immer wieder gucken, ähm, auch wenn man noch alt ist, also dann <laughs> das bleibt, ja.
Mhm. Ja. Ja, ja. <laughs> Ja, der gute alte Alf, ja. Ja, da wollte ich auch fragen, bist du jemand dann, der eher, sage ich mal, realistische Serien im Sinne von von Schauspielern gespielte Serien mag oder auch, sage ich mal, so was wie „Alf“ animiert oder irgendwie, sage ich mal, mit Puppen? Gibt's da irgendwie 'ne, ja
Mhm. Ja, also da die die Mischung macht's wie wie im Leben so generell. Also, ich gucke natürlich auch gerne, ähm, also ich schaue Real Life natürlich auch auch, ähm, unechte Serien, aber auch Dokumentationen. Oder was ich auch natürlich mag, sind, äh, Animationen, richtig genau. Also, grade so, ähm, ja, äh, richtige, so, sage ich mal, Animefilme. Ja, finde ich auch ganz toll. Da gibt's zum Beispiel „Spy Family“. Ähm, das das ist ganz klasse. Also, nur eins von sehr vielen. Also, d „Noragami“ oh, um Himmels Willen, also das, d ja, das ist richtig, richtig cool. Ja, also ja also, in die Richtung, das liebe ich, dass solche das ist toll, also. Da da die Mangas davon sind ja auch schon toll da. <laughs> Da bin ich auch ganz hin und weg, was das angeht. Das da kann man nicht zu alt dafür sein. Jemand würde vielleicht denken, der das noch nicht geguckt hat: „Ja Mensch, was bist du für 'n Kind? Was guckst du da an?“ Aber ich sage dann immer: „Schau's an! Schau's erst mal an und dann lass uns doch mal drüber sprechen. Du wirst du wirst baff sein“, w ne? Ja.
ja, Präferenz oder ist dir egal? Mhm. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, sehr, sehr ist 'n ist 'n ja, finde ich auch. Oh, „Noragami“ ist richtig cool, ja. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ne, definitiv nicht. Genau, genau, genau. <chuckles> „Wir müssen's nur einmal schauen.“ Es die werden immer was finden, immer.
Genau, total, ja, es ist unfassbar. Es ist wirklich so gut gemacht und oft auch echt, ähm, tiefgründig, kann man wirklich sagen. Also, ja.
Ja. Definitiv, also, du kannst auch Sachen so f sage ich mal, zeigen, die es halt einfach nicht möglich sind mit echten Menschen, sage ich mal, in dem Sinne.
Mhm. Ja genau. Und das äh, und die die a sind wirklich, ja, äh, auch originell, auch die diese Geschichten dahinter, wirklich, äh, nicht 0815, die sind wirklich gut gemacht, also ganz toll, ja. Man kann sich auch richtig verlieben in die Charaktere, kann man sagen. Also, so, Mensch ja, wirklich. Also, d ich würde den einen oder anderen Anime-Figur würde ich heiraten, wenn er bloß echt wäre. Also, ja. <laughs> Auf alle Fälle, ja. <chuckles>
Ja. Mhm. Mhm. Definitiv, ja. <laughs> Ja, ja, ja. Mhm. <laughs> Das fühle ich. Du, aber ich <chuckles> würde sagen, danke für dieses interessante Gespräch.